ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?
ทางนี้พอดีอยู่ต่างประเทศค่ะ ทางนี้ก็จะประมาณบ่ายโมงแล้วค่ะ เพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จเลย แล้วก็มาคุยกันเลยค่ะ อืม ทางนู้นเป็นไงบ้างคะ?
อืม อืม อ่า ทางนี้อยู่ไทยค่ะ เป็นเวลาแบบว่าเที่ยงคืนกว่าแล้ว <laughs> ค่ะ เอ่อ ใกล้เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวจะนอนแล้วค่ะ แล้วก็วันนี้เป็นวันอา ที่อากาศร้อนมากมากเลยค่ะที่ไทยร้อนแบบว่าอบอ้าวสุด ๆ ใช่ แบบว่าเราขับมอไซค์ไปกินข้าวข้างนอกแบบ ขอโทษนะคะ เคยแบบว่าเหงื่อไหล เหงื่อมันซึมออกมาจากหนังหัวเลย มันไม่ใช่ตรงขอบ มันไม่ใช่ตรงกรอบหน้านะคะ มันเป็นหนัง หัว ใช่ เราก็เลยแบบ อุ้ย มันร้อนขนาดนั้นเลย อะไรแบบเนี้ย ใช่ ๆ เราก็เลยรู้สึกว่า อืม ใช่
อืม ค่ะ จะนอนแล้วใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ ค่ะ จริงเหรอคะ? อ๋อ อืม หูย ขนลุก ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ ที่สุด อืม ค่ะ เออ แล้ว อ ตอนเที่ยงด้วยเนาะ มันอาจจะแบบ มันอาจจะต้องแบบว่า ออก ออก ออกหลังเที่ยงนิดหนึ่งอะค่ะ เพราะมันร้อนมาก อืม
ใช่ ร้อนมากจริง ๆ ค่ะ แล้วแบบว่าช่วงบ่าย อะไรงี้ ก็จะร้อนเหมือน เดิม ใช่ โอเคค่ะ วันนี้เรามี วันนี้เรามีหัวข้ออะไรมาพูดคุยกันดีคะ?
ค่ะ ค่ะ <chuckles> ทั้งวันอะ ร้อนทั้งวัน ค่ะ ก็วันนี้จริง ๆ อะยากจะมาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าค่ะ เพราะว่าเราอะมีเรื่องที่แบบสนใจ กำลังสนใจอยู่ค่ะว่า จริง ๆ แล้วอะความสำเร็จที่มันแท้จริงอะ คุณว่าความสำเร็จที่แท้จริงของคุณอะค่ะ มัน มันเป็นยังไง? หน้าตามันประมาณไหนอะคะ?
อือฮึ

ใช่ จริง ๆ ค่ะ เห็นด้วยเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ทางนั้นน่ะ คุณคิดว่าเราควรวัดความสำเร็จจากสิ่งที่คนอื่นมอง หรือความรู้สึกจากตัวเราเองมากกว่าคะ?
อืม ค่ะ แน่นอนเลยว่า เราไม่ เราไม่แคร์คนอื่น <chuckles> เราไม่แคร์คนอื่นเลยค่ะ ใช่ เรา เรา เอ่อ นึกถึงความรู้สึกของตัวเองก่อนเลยสิ่งแรก งี้ค่ะ แล้วก็เราว่าถ้าข้างในเราอะ จิตใจเรามันดีอะค่ะ หมายถึงว่าเรา พราวด์ ในตัวเอง เราชอบตัวเอง เรามองกระจกแล้วเรา เรารู้สึกไม่เกลียดตัวเองอะค่ะ เออ ทุกวันเนี้ย ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกแบบ "เฮ้ย เป็นอะไรอะ?" ลองมองกระจกดู แล้วมองดูว่า "เฮ้ย เฮ้ย ฉัน ฉันชอบตัวเองอยู่หรือเปล่า? ถ้าฉันไม่ชอบตัวเองแล้ว ทำไมฉันไม่ชอบตัวเอง?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราว่าสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับด้วยค่ะ ว่าเรามี มีข้อเสีย อืม เดี๋ยว ไม่ได้ ไม่ได้ เชอ เขาเรียกไรนะ ไม่ใช่วัดจากคนอื่นพูดนะ แต่ว่าวัดจากตัวเองว่าตัวเอง รับรู้ว่าตัวเองมีข้อเสีย แล้วก็ปรับปรุงอะค่ะ พยายามปรับปรุงมัน อะไรงี้ เราว่าดีที่สุด อืม ของคุณล่ะคะวัดยังไง? จากคนอื่นไหม?
<chuckles> ฮ อืม ๆ อืม อืม อือฮึ อืม อืม ๆ ๆ อืม อือฮึ ๆ อืม คิดว่ามาจากตัวเองเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เราอะไปแบบว่าโฟกัสความคิดเห็นของคนอื่น หรือว่าไปโฟกัสกับความคาดหวังของคนอื่นมากเกินไปนั่นแหละ มันเลยให้เราทุกข์แบบนั้น เราก็เลยกลายเป็นแบบนั้น เรามองแบบนั้นน่ะค่ะ เพราะว่าถามว่าเราเป็นคนแคร์ความคิดของคนอื่นไหม แคร์ เราเป็นคนแคร์ แล้วมันก็สอนให้เราว่า เฮ้ย เราไม่ควรจะไปแคร์ เพราะว่าความคิดของคนอื่นเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ที่สุดเลย เรา เราไม่สามารถให้เขามาชอบ หรือว่ายอมรับ เออ อะไรจากเราได้ อะไรเงี้ยค่ะ เป็นเราเองนั่นแหละที่ควรจะแบบว่า ดูแลตัวเอง แล้วก็รักตัวเองให้มาก ๆ เชื่อความคิดของตัวเอง ไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม จริง จริงค่ะ เราไม่รู้ไงว่าเขา ใช่ ใช่ ใช่ เห็นด้วย ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วก็จริง ๆ อะขอให้คุณก้าวผ่านตรงนี้ไปเนาะ แล้วก็มันจะดีขึ้นค่ะ ถ้าคุณรู้ใจตัวเองมันจะดีขึ้น มัน เอ่อ แล้วก็ปล่อยวางเนาะ เราต้องแบบว่าฝึกปล่อยวาง ไรเงี้ยค่ะ มันก็จะช่วยได้บ้างนะคะ วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์กัน ค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ต้องขอบคุณฝั่งนั้นมากเลยค่ะ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ที่แชร์ทริกให้ด้วย <chuckles> รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ